そうなんで、いきなりこれ3人で会うと気まずいよなとは思うんですよね。このふたりのあいあい。ただ心配性の子は、その、もう1人の子、「えっ」て、「ちょっとどうなの」って思ってるけど、多分もう1人のマイペースの子は、なんにも気づいてないので
うーん。 ね。
そこがちょっと微妙なんですよね。
うーん。いや、どうなんですかね。ただほんとに、ただただ、あの、ね、ほんとにマイペースでなにもね、<chuckles> 感じてないだけっていう可能性も全然ありそうですしね。
ええ。 そうですよね。もう本人は多分送ったつもりで忘れてるだけだろうなと思って。だから本人もなぜ送ったのに、なんの連絡もないんだろうなってくらいしか思ってないと思うんですよね。
うーん。 はい。 ああ、逆にふであの、それむすらも、もうね、時間とともに、わ忘れてしまってるみたいな感じかもしれない。もう終わったことみたいな。<chuckles>
ええ。 そうなんですよ。 そうなんです。で、その子から一切話題に出ないってことは、実はそれほど友人って思ってなかったのかなとかも思ったりするんですよね。
うん。 ね、その説もありますよね。さんにんでは会ってはいたけれども、ま、なんていうか、一緒にいるぐらいのかん一緒にいる人みたいな。
そうなんです。 ええ。 そう、そう、そう思うんです。なんか、ただ3人で会ってただけで、別に相手のことそこまで友達とは思ってなかったのかなとか
うーん。 その可能性もね、ま、あるっちゃありますけど、ほんとにそればっかしはね、なかなか真相は闇っていう感じですよね、お話を聞いて
思うんですよね。 ええ。 そうなんです。ほんとに人間関係って難しいですよね。
うーん。 ね、なんかね、そういうズバズバなかなかね、聞きづらいですしね。